Sence teknoloji, eee, öğrenme şeklimizi nasıl değiştirdi, anlatabilir misin biraz düşüncelerini?
Kökten değiştirdiğini söyleyebilirim. Özellikle özellikle pandemi zamanı bunu çok ciddi bir şekilde deneyimledik. Online eğitimler olsun, yeni nesil öğrenme uygulamaları olsun, cep telefonumuza gelen yeni nesil güncellemeler olsun. Bence kökten değişim olduğunu söyleyebilirim.
Hımm. Anladım. Yani, şekilsel olarak değişti aslında, doğru söylüyorsun, ben de katılıyorum buna. Peki sence, eee, bu eğitimlerin veya öğrenme, eee, sürecinin verimi konusunda veya etkinliği konusunda bir farklılık var mıdır? O konuda ne düşünüyorsun?
Hı hı. Bence artık farklılık olduğunu düşünüyorum. Şöyle örnek vermek gerekirse: Artık dünya globalleşiyor, eskiden mektupla haberleşiyorduk bundan belki 30-40 sene önce ama şu anda tek bir dokunuşla dünyanın herhangi bir yerine en fazla 10 saniye içinde ulaşabiliyoruz. Onların deneyimlerini, onların tecrübelerini dinleyebiliyoruz. Bugün en çok övülen f sistem Finlandiya. E, Finlandiya'ya kendimize uyarlayabiliriz. %100 verim alabilir miyiz? Tartışılır ama onlardan iyi şeyler öğrenebiliriz. Keza onlar da aynı şekilde. Bence ben Finli eğitimcilerin Türkiye'den bir şeyler öğrendiğini düşünüyorum ve bu artık dijital dünyada daha hızlı ve daha entegre.
Hı hı. Hı hı. Ha. Anladım. Ya evet, eee, yani aslına bakarsan teknolojinin faydaları saymakla bitmez. Yani, eee, sadece öğrenme veya eğitim konusunda değil, eee, herkesin birbirine ulaşımı, iletişimi, eee, teknoloji sayesinde çok daha rahat, çok daha pratik bir hâle geldi. Peki Finlandiya eğitimi dedin, Finlandiya eğitim sistemine vurgu yaptın, eee, ve, eee, Türkiye'deki eğitim sistemi. Bunlar arasında nasıl farklar var? Hani onlar birbirlerinden neleri değiştiriyorlar, neler öğreniyorlar, nelerle karşılaştın sen önceden?
Kesinlikle. Hı hı. Tabii. Şöyle ilk dikkatimi çeken kesinlikle ezbere dayalı eğitim oldu. Maalesef Türk müfredatında çok fazla ezber var. Aynı kalıpları basma kalıp şekilde yıllardır öğreniyoruz ama Finlandiya teknolojiye adapte oluyor. Bakıyorum ki akıllı tahtalar kullanıyor, yapay zekâ entegre ediyor. Eee, Türkiye'de birazcık açıkçası buradan geliyor ama şunu fark ettim belki Finlandiyalı bir öğretmen Türkiye geldiğinde çocuğun pedagojik olarak eğitiminden bir şey öğrenmiş olabilir.
Hımm. Tamam. Hı hı. Hımm, anladım.
Çünkü kuzey ülkelerinde, emm, birazcık iletişim zayıf diyebilirim. Türkiye'de bu daha canlı, daha güzel, daha aktif.
Anladım. Bu iletişim, eee, tarzı g normal günlük hayattaki herkesin iletişimi mi yoksa okullardaki iletişimi mi kastediyorsun?
Hı hı. Bence herkese şı sirayet etmiş diyebilirim. Özellikle şöyle: Sokakta bir insanı gördüğünüzde, küçük sohbetler çok halk belki hatta yok, sadece basit bir selamlaşma. Ama biz Türkiye'de, örnek vermek gerekirse, bir arkadaşımızla konuya girerken, "Merhaba, ne haber, nasılsın, nasıl gidiyor, iyi misin?" Önce duygusunu anlamaya çalışıyoruz. Orada genellikle direkt bir konuya girme, sonuca odaklanma, bunun üzerine kurulu.
Hı hı. A. Hı hı. Hı hı. Ha, anladım ya, evet, eee, ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Yani, biraz daha fayda odak, ııı, yaşıyor insanlar sanki. O yüzden, eee, dediğin gibi sonuca ulaşmaya yönelik o aradaki, eee, küçük konuşma denen konuşmaları belki yapmaya, eee, çok da zamanları olmuyor ya da gereksiz görüyor olabilirler. Böyle kültürel farklılıklar olabiliyor, gerçekten doğru söylüyorsun. Peki ve şunu merak ettim, şimdi bu tarz kültürel farklılıklar aynı zamanda, eee, başka kültürlerden gelen insanların teknoloji kullanma noktasındaki alışkanlıklarını da etkiliyor mudur sence?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Tabii ki. Özellikle coğrafyamıza bakalım. Yakın, dünya haritasını açtığımızda teknolojide en güçlü ülkeler hangisi? Amerika ve Çin. E, Çin'in kontrollü ve merkezî yönetim sistemli, Amerika'daki rekabetçi yönetimleri düşünürsek gerçekten uygulamalara da sirayet ediyor. Özellikle e-ticaret uygulamaları ya da yapay zekâ uygulamaları ya da dil öğrenme. E, bakıyoruz farklı metotlar. Evet, özellikle sosyal medya uygulamaları daha odaklı, daha stabil üzerine ama mesela Amerika'ya gittiğimizde daha böyle gözümüze eğlenceli gezilecek, daha böyle reklam odaklı içerikler diyebiliriz. E, tabii ki bunlar da öğrenmemize etki edebiliyor. Bir Amerikan gibi öğrenmek istersin, bir Kuzey Avrupalı gibi mi, bir Türk gibi mi ya da bir Çinli gibi mi? Değişebilir. Hangisinin iyi olduğunu bence deneyimleyip öğrenmek en güzeli. İşte teknoloji burada yardımcı oluyor. Biz bunu 30 sene önce ansiklopediden karıştırıp öğreniyorduk. Şimdi tek tuşla hepsine ulaşabiliyoruz. Bu çok büyük bir nimet.
Hı hı. A! Doğru. Hıı. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Evet, evet, kesinlikle öyle. Eee, katılıyorum sana. Yani, teknolojiyi kullanmayı bildiğin zaman aslında, eee, senin önüne dünyaları seriyor, eee, ve yararlanabileceğin sınırsız kaynak var, eee, ama kullanmayı bilmek de sanki bir noktada önem arz ediyor gibi. Çünkü, eee, eskiden, böyle, dedin ki ansiklopediler vardı. Belki herkesin evinde 1 set, bilemedin 2 set ansiklopedi vardı ve bir konuyla araştırma yapmak isteyeceği zaman, eee, ulaşabileceği bilgi çerçevesi sınırlıydı aslında. Şimdi de sınırsız. Eee, bu noktada sanki seçici olmak gerekiyor. Eee, sen, eee, kendini düşündüğün zaman, mesela bir şey öğrenmek istediğin zaman, nereden ne öğreneceğini veya hangi kaynakları tercih edeceğini nasıl, eee, belirliyorsun? Nasıl bir yöntem izliyorsun bu noktada?
Hı hı. A! Evet. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Evet. Maalesef şöyle bir gerçek: Evet, eskiden kaynaklarımız sınırlıydı ve daha yavaştı. Ama şu an daha hızlı. Bir tıkla, dediğin gibi milyonlarca kaynağa ulaşabiliyoruz. Bence kritik nokta şu, eğer bir bilgi öğreniyorsak bence kesinlikle birden fazla noktada teyit etmek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse A'dan B'ye 100 dakikada gidilir. E, ben bunu başka yerlerden 90 dakikaya bulursam ya da 120 dakikaya bulursam incelemek istedim. Ama belki şu olabilir, 90 dakikada gideceğimiz yol belki çok tehlikeli, 120 dakikada gideceğimiz yol belki çok güzel. Aslında kişiye, zamana ve bizim tercihlerimize göre doğru kararı bulmak, farklı farklı kaynakları niteliklendirmek, dillendirmek, özetlemek ve kendimize uyarlamak. İşte, teknolojiyi kendimize adapte etmek. Hani, onun kölesi olarak değil de onu bizim bir 3'üncü kolumuz ya da dijital kolumuz ol Bence en doğru çözüm diyebilirim.
Hı hı. A! Hıı. Anladım. Anladım. Ya, değişik. Tabii ki, yani, insanın kendini uyarlaması gerekiyor, her ne olursa olsun kullanım noktasında, eee, birazcık, hani, deneyip, eee, yanılarak, eee, kendi tarzının ne olduğunu keşfetmeye çalışarak. Ondan sonra herhâlde verimli yolları kendisi için de bulacaktır. Peki, bir de şunu merak ediyorum, sence, eee, hangi platformlar veya hangi teknolojik yöntemler, eee, öğrenme noktasında daha etkili oluyordur genelde?
Aynen öyle. Hı hı. Bence bizle beraber aynı düşünen insanlardan geri bildirim almak. Dediğim gibi teknoloji ve normal insanları birbirine harmanlayıp doğru sonucu. Örnek vermek gerekirse dil öğrenmek istiyorum, birden fazla uygulama, birden fazla metot var. Bunu yorumlarda, ımm, özellikle marketlerde görüp yorumları okuduktan sonra analiz edip arkadaşlarımızla tartıştıktan sonra, "Sen bunu nasıl yaptın?" Onların tecrübelerinden faydalanarak bence doğru sonuca ulaşmak, uygunu yapmak, hata yapmaktan korkmamak, denemek ve daha çok denemek bence işin kilit noktası.
Doğru. Hı hı. Kesinlikle. Peki, eee, şunu merak ettim, "dil öğrenme noktası" dedin mesela. Dil öğrenme uygulamalarını sen kullanıyor musun kendin?
Tabii. Elbette, kullandım. Ama özellikle
A! Bir örnekleyebilir misin, nasıl bir tecrüben var o konuda?
Aslında çok popüler bir uygulama vardı herkesin bildiği, sürekli reklamları çıkıyordu. Girdim ve a en yakın arkadaşım İspanya'da evlendi. E, İspan İspanya dünyaya hâkim olmuş bir kültür. Özellikle Güney Amerika'yı kıtasında çok fazla insan İspanyolca konuşuyor. Keza İspanya'da da. Ve çok turistik bir lo turistik bir yer. Dolayısıyla oradan başt oradan başladım ama fark ettim ki sanki beni birazcık para ödemeye zorluyor. "Evet," dedim ki, hani, "burada bir yanlış var."
Ha ha, tamam. Hı hı. Tabii, doğru. Hı hı. Hımm. <chuckles> Yani, algoritması birazcık daha, eee, para odaklı çalışıyor olduğunu fark ettin. Peki peki, eee, ne oldu ondan sonra? O uygulamadan soğudun ve başka alternatifler mi aramaya başladın yoksa tekrar yine kullanmaya devam mı ettin?
Evet, aynen o. Katılıyorum. Hı hı. Ayn aynen öyle. Şöyle ki 2 ayda fark ettim ki aynı noktadayım. "Bu elma benim, bu çocuk senin, adın ne?" İleri gidememiştim. Bana saymayı öğretmedi. E, ben oraya gittiğimde, "3 ekmek, 4 sandviç, 5 bira" diyecektim. E, ne yaptım? Başka bir uygulama keşfettim, fark ettim ki gerçekten bana hitap ediyor. Ama 2 uygulamayı karşılaştırınca birini milyonlar yorumlamış, birini 10.000 insan yorumlamış.
<chuckles> <chuckles> Hıı, anladım. Ya, değişik aslında. Bu tecrübe gerçekten faydalı bir bilgi sunuyor, eee, şu anda. Peki, şunu da merak ediyorum, bu dil öğrenme noktasında mesela sence bu uygulamaların gerçekten faydası var mı? Yoksa normal insan etkileşimiyle, hani, iii, insanın hayatın içine, direkt, böyle, sokağa daldığını düşünsek ve, eee, konuşmaya çalıştığını düşünsek sen mesela hangisini tercih edersin? Yani, bi birisinin diğerine üstünlüğü var mı? Yoksa ikisini paralel götürmek mi en mantıklısı, nasıl olur?
Evet. Hı hı. Tabii. Evet. Tabii. Hı. Bence ikisini paralel götürmek. Ama insan iletişiminin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar bir işi resmî olarak öğrenirsek öğrenelim, hani, gün sonunda sokaktaki insanların ne konuştuğunu bilmiyoruz. Bazı kalıplar değişiyor, lehçeler değişiyor. Aynı coğrafyada 100 metre ileride, 100 kilometre geride aynı kelimeyi başka şekilde kullanıyorlar ya da başka lehçeler dönüyor.
Hı hı. Doğru. A! Evet. Hı hı. Doğru, doğru.
Örnek vermek gerekirse Türkiye, "dönüyom" var, orijinali "dönüyorum" ama biz "dönüyorum" diye alıştırmışız ama en sonunda birbirimizi anlıyoruz.
<chuckles> Evet, evet, haklısın. Yani, dil öğretimi, dil öğrenimi, eee, gerçekten sadece, eee, oradaki öğretilen resmî veya kursta öğretilen dil bilgisiyle sınırlı kalmıyor tabii ki dil yaşayan bir şey, kültürün içinde, sokakta yaşayan bir şey. Eee, o yüzden evrimleşen bir şey dediğin gibi. O yüzden gerçekten yerinde, insanlarla etkileşim hâlinde öğrenmek herhâlde en iyisi. Ama, eee, tabii ki de teknoloji ve, eee, bu tarz uygulamalar da, eee, birçok noktada yardımcı olabilir. Peki, bunun dışında başka amaçlarla, eee, kullandığın da oluyor mu teknolojiyi öğrenme noktasında? Kendin için veya, eee, herhangi bir yakının için, eee, oluyor mu?
Hı hı. Kesinlikle. Evrimleşen bir şey. Katılıyorum. Hı hı. Elbet Tabii ki. Şöyle örnek vermem gerekirse üniversite döneminde matematik dersi veriyordum, matematikle alakalı bir bölümden mezunum. Evet. E, ne yapıyordum o zaman? Hani, reklam yapmak için bir A4 kağıda çıktı almıştım, bulunduğum mahalledeki ya da çevredeki yerlere yapıştırmıştım. Oradan bir iki dönüş aldım.
Hıı.
E, teknolojinin gelişmesiyle ne oldu? Yeni platformlar ortaya çıktı, oraya reklam verdim. E, reklam verdikten sonra benim eski zamanda 1 ayda yakaladığım insan sayısını orada 1 saat içinde yakaladım. E, o insanlar beni beğendi, ötekine yönlendirdi ya da bana geri bildirim verdi, nerede düzeltmem gerektiğini öğrendim, kendimi geliştirdim. Çok kısa zamanda istediğim kâra ulaştım, diyebilirim.
Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı, doğru. Anladım. Yani, burada aslında pratiklik konusunda ve çok daha büyük bir kitleye ulaşma konusunda sana çok büyük bir imkân sağlamış oldu teknoloji ve sen de bunu değerlendirdin ama eskiden, eee, çok daha klasik yöntemlerle daha meşakkatli, daha efor gerektirici şekilde uğraşıyordu insanlar. Eee, doğru söylüyorsun, aslında bu teknolojinin birçok noktasında geçerli olan bir şey. Eee, peki tekrardan ben, eee, öğrenme konusuna dönmek istiyorum. Eee, öğrenme noktasını, hani, kendinde veya bir yakınında değerlendirebildiğin oldu mu? Şu şekilde, hani, eskiden klasik yöntemlerle teknoloji bu kadar gelişmemişken, eee, herkesin elinde avucunda internet bu kadar yaygın değilken, eee, öğrenme şekliyle, işte, klasik okul sistemi veya klasik kurs sistemi şu anki öğrenme arasında, eee, derin öğrenme, kalıcılık, eee, ve onu etkin bir şekilde kullanabilme arasında farklar var mı sence?
Hı hı. Keslinlikle. Hı hı. Evet. Tabii. Tabii. Hı hı. Evet. A! Kesinlikle. Özellikle kendi dönemimi hatırlıyorum, ilkokul dönemini. Tepegöz vardı, slaytlara renkli resimler çiziyorduk.
Hı hı. <chuckles> Ne güzel.
A! Evet, eee, bir resimde hata yapmak, aman Allah'ım belki saatlerce silmek, aseton bulmak çok korkunç bir süreçti. E, şimdi tabletler var. Basit bir şekilde bir çizgi, bir geri alma, belki bir uygulamadan faydalanmak ve bunu yükleyip öğretmenimize e-posta atmak ya da
Hı hı.
platformlarda paylaşmak çok hızlı sonuçlar veriyor.
A! Ne güzel. Pratik.
Evet, pratiklik diyebilirim ya da bunun yanında örnek vermek gerekirse, özellikle çocukların yeni kuşaklar dikkat ettiğim kadarıyla telefonla daha fazla haşır neşir. E, telefonla onları zararlı içeriklere yönlendirmektense özellikle çocuk platformuna ya da öğrenme platformuna yönlendirerek çok daha hızlı, çok daha verimli sonuçlar elde edebiliriz. Çünkü teknoloji gelişiyor. İnsanın nasıl öğreneceğine dair yeni metotlar ortaya çıkıyor.
Hı hı. Hı hı. Doğru. Doğru, doğru, kesinlikle katılıyorum sana bu noktada. Yani, teknolojinin pratikliği ve sağladığı imkânlar noktasında gerçekten, eee, yani, sınırsız bir dünya içerisindeyiz artık. Eee, tabii ve bu yadsınamaz bir gerçek. Eee, bunu herhâlde, eee, nasıl kullanılacağının belirlenmesi, verimli bir şekilde kullanılabilmesi gerekiyor hem yetişkinler tarafından hem öğretmenler, okullar tarafından. Bunların öğrencilere belki de eğitimlerinin verilmesi gerekebilir. Eee, peki
I hı. Aynen öyle. Elbette. Öğretmenler de çok önemli burada. Öğretmenlerin de bu işe hızlı şekilde adapte olması, bunu kullanabiliyor olması gerekir. Aynen öyle. Çünkü günün sonunda en iyi pedagojik eğitimi bilip çocuklarla ilk iletişimi kuran ya da öğrencilerle, öğretmenler oluyor. Öğretmenleri yetiştirirsek daha fazla insana ışık saçarız.
Değil mi? Doğru. Doğru. I doğru, sonuçta yol gösterici, eee, o noktada öğretmen, rehber olacak kişi de öğretmen, doğru söylüyorsun. Peki, şu ana kadar sosyal ııı, özür diliyorum, teknolojinin, eee, daha çok, işte, eee, faydaları ve, eee, nasıl pratik sağla nasıl imkânlar serdiğiyle ilgili konuştuk. Sence bazı noktalarda özellikle belki de çocuklar için zararlı olabilecek noktaları da var mı?
Aynen öyle. Hı hı. Kesinlikle var. Bunu da ebeveyn olarak kontrol etmek hepimizin sorumluluğu. Sadece ebeveyn olarak düşünmüyorum, yeni bireyler açıyoruz, toplumun geleceğine ışık tutacak, toplumu yönlendirecek bireyler. E, bunları kontrol etmek hepimizin boynumuzun borcu.
Hı hı.
Bilmeyen ebeveynleri uyarmak ya da yanımızda bir insan bunu fark ediyorken "Hey, böyle bir şey var, lütfen buna dikkat et." demek, onlara gelin bildirim vermek önemli çünkü aslında belki onlar yarın doktor olacak ve yarın o doktor kanseri iyileştirecek.
Anladım. <chuckles> I doğru. Yani, bu noktada da aslında, eee, insanlarla paylaşımda bulunmak, eee, düzgün bir iletişim hâlinde olmak ve gerektiğinde, eee, fikirlerini açıkça belirtmek işe yarar diyorsun, eee, anladığım kadarıyla. Eee, güzel, evet, eee, ya çok güzel bir sohbetti, eee, çok güzel bir çerçevede anlattın, özetledin teknoloji ile ilgili düşüncelerini. Çok teşekkür ediyorum.
Aynı fikirdeyim. Ben teşekkür ederim, tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.